Okey. Hola, eh, yo estaba muy interesada en saber si tú cocinas en casa, o prefieres cocin eh, comer afuera.
Fíjate que es algo muy muy serio en mi vida, porque trato de comer sano, además de de de ahorrar en lo más posible, así que procuramos tener en el refrigerador, eh, pues, eh, dif sí, ade además de tener, pues, variado, ¿no?
Ujú. Ujú. Claro. Lo básico. Sí. También, ujú. Pero, ¿tú como que cocinas bastante, o sea, cocinas como para toda la semana, o cómo te organizas para cocinar en casa?
Entonces fíjate que voy cocinando al día, porque, eh, tengo la necesidad de prepararme, eh, desayuno y almuerzo, tal vez bueno, nosotros le llamamos desayuno, almuerzo, y y comida, ¿verdad? Entonces, eh, procuro ver qué tengo en el refrigerador y así, eh, crear diferen sí, sí, sí, es algo que, eh, que voy haciendo toda la semana me voy reinventando.
Ah, ya veo. Ajá. Ujú. Sí. Y así te inventas algo. Ajá. Sí, yo también. Eh, yo prefiero tener comida en casa que comer afuera, también por una cosa de salud. O sea, tú eliges los ingredientes que vas a tener, y y de dónde provienen, y también la cantidad de de aceite y grasas que se utilizan afuera, pues, nunca las las sabemos. Entonces, la veo como una gran ventaja, y como dices, una parte también económica.
Claro. Exacto. Totalmente de acuerdo. Mu mm, eh, tengo mucho interés en el tema de los aceites, ¿sabes? Eh, me interesa mucho no consumir aceites que estén hiperprocesados porque, pues, eso genera inflamación, ¿no? Entonces, por eso por eso no me gusta mucho cocinar en casa.
Ajá. Ujú. Sí. ¿Tienes algunas como recetas que ya que siempre haces, o o cómo o cómo es es que que los sacas?, o sea, es como tengo ya la la lista del huevito, la lista de ¿o no?
<laughs> <laughs> <chuckles> Ah. Fíjate que sí, sí, como base, procuro tener huevo, eh, calabaza, brócoli, champiñones, eh, ¿y qué crees? que últimamente he estado utilizando fruta, eh, eh, pero sobre todo la fruta de temporada. Entonces, eh, me me ha gustado mucho combinar, por ejemplo, huevo con quesos fuertes, y sobre una base de, mm, eh, de champiñones, eh, revueltos con jitomate, cebolla y chile, y y y y y l sí, sí, pero a la
Ajá. Okey. Ujú. Ah. Ajá. Ujú. Oh, okey, elaborado elaborado. No es un no es una receta sencilla.
Mm, pero, ¿sabes qué?, va va va fluyendo, ¿me entiendes? O sea, es una forma es una forma de de de ir balanceando, y al final le pongo un kiwi, ¿no? Entonces, esa eso ¿tú tú qué tú qué preparas?
Ajá. Sí. <chuckles> Pues yo me voy a lo básico, la verdad, porque también hay una cosa ahí con el tiempo y ahorrar el tiempo que que no me o sea, yo me puse una regla de que todo lo que cocine tiene que ser de 15 minutos. Entonces, también por eso no no me gusta comer afuera, porque implica ir al lugar, eh, esperar por la comida, y luego regresar a casa. Entonces, siento que es lo ocupo para momentos especiales, pero en casa me me hago lo lo básico, siempre hay como cosas para hacer un sándwich, siempre hay, eh, espagueti o alguna pasta, o también, eh, últimamente, eh, he visto como cosas prehechas, como congeladas, que ya nada más descongelo, y lo cuezo, y ya está. Ujú.
Ujú, sí. Claro, claro, claro. Eh. Claro. Claro. Claro. ¿Tú crees que hay alguna ventaja en comer fuera que no puedes tener cuando cocinas en casa?
Creo que la diversidad porque, o sea, como te digo, yo yo hago cosas muy básicas, no soy un gran chef.
Ah. Concuerdo totalmente, concuerdo.
Ajá. Y de pronto ir afuera y comerte un bao, o comer alguna, no sé, es comida que que que no sueles hacer en casa, algo más, pues más elaborado, que requiere, eh, cierta temperatura o conocimientos de un chef, siento que esa es una gran ventaja. Y aparte de que, eh, la la cocina en general, eh, no sé, que sea extranjera, por ejemplo, probar algún sushi, probar algún eh, eh, siento que esas ya son como, e es una, siento que una ventaja, es una experiencia, es tener la experiencia de probar algo que no puedes hacer.
Claro. ¡Mm! Sí, segu Totalmente, tiene sentido. Fíjate que yo sí veo alguna ventaja, pero, como te comento, procuro comer más en casa, y sí de repente, eh, una vez a la semana tener un almuerzo fuera, o o una buena comida, ¿sabes?, una buena comida. Porque eso es lo que te da la ventaja de comer en casa, porque optimizas los recursos y, mm, y eso te da la oportunidad de, pues bueno, no no no ser como ese tacaño de que: "¿Por qué cocino en casa? Porque soy un tacaño". No, sino porque a aprovecho claro, aprovecho los recursos para algún día tomar una buena comida en en en un chef que que que tenga algo elaborado. No sé, tal vez unos unos pancakes, eh, eh, con con con masa de calabaza, con base de harina de almendra y una un una de delis
Eh, de ti. Ujú. Ajá. Ujú. Sí. Claro. Ujú. <chuckles> No. Sí. Sí. Claro, no vas a ir a comerte unos huevos, ¿no?, que te puedes hacer en casa, ujú.
Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, ver si si si me gusta el prosciutto, el jamón serrano, ¿no? Ento eh, eh, pues, yo me lo hago en casa, básicamente, pero hay hay personas que que usan el jamón serrano de una manera m muy muy sofisticada, ¿no? Un unos camarones con jamón serrano, eh, eh, bañados con aceite de oliva. Y y por supuesto que exacto, exacto, exacto, las tapas, las famosas tapas con un muy buen pan de masa de madre, y por eso, pues, tal vez, eh, evito, eh, eh, en lo más posible comer pan en casa que que sea un pan que que que solamente me inflame. Exacto, exacto. Entonces eso nos lleva a que a, ¿qué bases vas aprendiendo en algunos restaurantes? Y, pues, eso lo lo lo vas mezclando, lo vas, eh, mi es como, por ejemplo, mexicanizar o o customizar los platillos a lo que tú tienes, ¿no? Con con las frutas y con las verduras de de temporada, ¿tú tú qué tienes al tú qué tienes al respecto de comer fuera?
Ajá. Sí. Claro. Ujú. Un canapé, un vinito. Sí. Uf. Engorda. Ajá. Ajá. Claro. Sí. De temporada. Eh, pues, nada, lo mismo, un poco más de lo mismo de de disfrutar esta variedad y todo lo que me cuesta trabajo, de pronto, es que cuando estoy viajando, eh, no me gusta comer todo el tiempo en restaurantes o cosas así. Sí me gusta viajar y de pronto probar algo nuevo del lugar, ver como qué ingredientes ocupan, ver como cómo es que ellos lo preparan, pero de pronto, eh, se sale del presupuesto, y también llega a ser como una cosa de comida, eh, pues callejera, y garnachas todo el tiempo que no que ya no ya no me gusta. Entonces, sigo sin encontrar cómo cómo puedo balancear una dieta que sea, pues económica y aparte saludable al momento de viajar, sin perderme esta parte culinaria que que ya hablábamos, eh, de de la cultura.
Ujú. Mm. Mm. Claro. Claro. Sí. Sí, sí, es algo que también he encontrado muy complicado, eh, en algunos países, sobre todo, que que tienen la cultura muy marcada del del fast food. Eh, uf, o sea, me llevo muy mal con con las grasas saturadas, eh, l l el pan de de mala calidad, de hecho, procuro evitarlo en en su mayoría.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Las carnes.
También, también, también. Fíjate que lo que lo que he hecho en algún momento, que salgo, eh, a algún otro país, es ir a los a los mercados locales donde encuentras variedad de verduras, verduras que tal vez no necesiten un proceso de de limpieza tan profundo, porque, pues no te vas a poner a desinfectar con cloro en la habitación, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, unas calabazas o algo, prepararme una buena ensalada, y en cualquier lugar del mundo encuentras una una buena lata de atún, o te llevas sorpresas, ¿no? Eh, eh productos de de sardinas, eh, una buena pechuga de pavo enlatada, o o o empaquetado que no tenga conservadores. Entonces, así es como lo he logrado unos buenos quesos también, ¿no? Hay hay ha hay lugares
Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Todo, eh Ah, siempre. Ajá. Sí. Ah, también. Claro. Siempre, siempre hacen falta, a mí me encantan. E eso es algo que yo siempre tengo en el refri, eh, diferentes tipos de queso, porque se lo pones a todo, o sea, a una pasta, a un sándwich, a a todo le puedes poner queso.
Claro. Sí, sí. ¿Alguna alguna receta, cuéntame, que hayas aprendido, eh, viajando, o que alguien te haya comentado en un viaje?
Ujú. Eh, pues, la verdad es que me sé varias, pero hay una que me encanta, son unos huevos turcos que se hacen como pones el huevo, pero antes de de echar los huevos, tú primero cortas el jitomate y se hace ahí como el juguito del jitomate no lo licúas, no no se licúa, como que lo partes, lo rayas, y luego le agregas el queso, la paprika, y así con ese mismo jugo le echas los huevos, lo tapas y ya está. Es es es tan sencillo, pero sabe tan rico, y está así como todo jugoso, los huevos están como súper en su punto, el queso como que le puedes poner mozzarella mozzarella o le puedes poner cualquier otro, pero el mozzarella se derrite muy bien. Es como si te comieras una pizza de huevo sin pan, es muy extraño, muy rico.
Ujú. Okey, okey. Sí. Perfecto. Ujú. Oye, está buenísimo. Y, ¿pero cómo se cuece el huevo?
Sí. Y te digo que es con el mismo jugo del jitomate, y súper supersaludable porque al final no tiene tanta grasa como un huevo frito y es, eh, me parece que es como supertipico de allá, y y sí, o sea, es algo que aprendí a hacer y que ya me lo quedé, o sea, yo no, pues no soy turca obviamente, pero, eh, lo adapté a mi dieta, y y así es como me así es como me la llevo. Y aparte es súper superrapido, ¿no? o sea, es una cosa de, a veces cuando uno está cocinando, que es algo una desventaja que yo tengo al cocinar en casa
Sí, por el tiempo, claro, claro.
ay, que que tienes que lavar un montón de trastes también. O sea, por la misma pereza de tener que limpiar todo lo que se ocupa cuando cocinas, este, que es otra ventaja, de que cuando comes fuera no tienes que que limpiar todo el desastre, los platos ajá. Ya vas, llegas, te sientas, te sirven, comes, y te vas. Y aquí es como, bueno, todo lo que tengo que hacer después de cocinar.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Exacto. Totalmente de acuerdo. Claro. Perdón, pero insisto, eh, ¿ese es es este huevo se hace en sartén?
¡Sí! Sí, sí, sí, en el
¿O e o en una cacerola, o en el micro, o cómo es?
No, no, no, en el mismo sartén que tú pusiste ahí el jitomate rallado con el queso, ahí le pones o sea, empieza como a hervir, ¿no? Y entonces ahí le pones ya los huevos, le pones una tapita ujú.
Okey. ¿Sí? Ah, ya, ¡ah! Ah, <chuckles> este, ahora ya ya ya ya tengo la ya tengo la figu la la imagen, ya la tengo. Sí, claro. Entonces, el juguito empieza a hervir
La imagen, sí. Ya le pones la tapa ujú, y es lo que cuece los huevos.
Perdón. Claro, claro, ¿le pones algún tipo de aceite o mantequilla?
Sí. Te digo que yo no le pongo nada. O sea, claro que que le puede o sea, es que cuando ya estás friendo el el el tomate, este, le puedes poner un poquito de aceite de oliva ahí, para darle también saborcito, eh, pero en realidad no ocupa, porque como es un jugo que se está hirviendo, es como si hicieras unos huevos hervidos en tomate, es muy, muy rico. Ujú.
¡Ah! Sí. Claro, claro. Oye, qué buena receta. Hoy he aprendido algo y créeme que lo voy a hacer. Tengo aquí un queso parmesano, eh, que, eh, acabo de aprender que de los productos que contienen el mayor la mayor cantidad de proteína es el queso parmesano por encima del huevo, del pescado, del pollo y de la carne. Eh, lo voy a probar con con queso parmesano. Sí, buenísimo.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Con queso parmesano. Sí, claro, justo esa es esa es otra ventaja de cocinar en casa, que tú le puedes poner los ingredientes que tú quieras. O sea, puede que también, o sea, puede que la receta diga, aquí llevas mozzarella y es como, bueno, pero es que yo quiero otro tipo de de cosas que me nutran y es, este, o sea, tú puedes hacer tus propias recetas en tu casa, le puedes poner los ingredientes que tú quieras y también no tienes que como que ponerle poquito, ¿no? A veces en el restaurante te ponen poquito. Ujú.
Sí, sí, o las especias. Claro. No, eh, ¡ah, uy!, acabas de toca de tocar uno de los puntes más de los puntos más importantes en mi alimentación, porque me gusta comer abundante.
Sí. Sí. La cantidad es importante, sí.
Y y y y, ¿qué sucede en un restaurante, no? Que te sirven una miseria, y que te cobran, bueno, pues lo que cobran a veces, bastante caro. Y y que quieres una porción extra de aguacate, de queso, de tomate y, pues, es mucho extra, ¿no?, mucho extra. Entonces sí, sí es muy sí, sí, sí, por supuesto. Es, eh, es mu es muy es es relevante que que tengamos esa ese abanico, ¿no?, de de poder y tener el gusto para cocinar en casa, ¿no?
Ajá. Sí. Y ya es un extra más en la cuenta. Sí. Sí, pues Claro. Sí, la desventaja, totalmente, es la la porción, y la ventaja es, pues, la experiencia, ¿no? Que te sirvan todo, que te lleven todo, que ujú. Sí.
Sí, sí, sí. Y sobre todo el tiempo, ¿no? Cuando no tenemos tiempo sí.
Es una decisión superimportante, o sea, siento que es un punto superclave para des para saber si vamos a salir, o si vamos a cocinar en casa.
Cua ¿cuándo decides que vas a cocinar en casa, o que vas a salir a comer a la calle?
Cuan depende de cuánta hambre tenga, y depende de cuánto tiempo tenga, definitivamente.
Mm. Claro, claro.
Sí. Pero bueno, eh, me gusto muchísimo escuchar tu punto de vista acerca de la cocina. El el el queso lo del queso parmesano, a mí ahorita ya lo lo anoté también, me supervoló la cabeza, y fue un gusto escucharte, de verdad.
Claro, sí. <laughs> Sí, sí. Por por cierto, el italiano, eh, el italiano es el mejor. Y y no es tan caro, eh, no es tan caro. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esta información supe fue superútil. Eh, créeme, estaré haciendo los huevos inspirado en esta plática.
Ah. Okey. Ujú. Sí. Ojalá que te salgan, te deseo lo mejor haciendo tus huevitos, y, pues nada, eh, espero que volvamos a tener alguna otra conversación así, y podamos compartirnos más tips.
<chuckles> Con mucho gusto. Gracias. Chao.
Okey. Hasta luego, chao.
Chao.